Pada saat itu ya aku kayaknya belum se se semikir sejauh itu sih, eee, jadi, ya udah gunain apa, pakai-pakai aja mana yang udah dicuci mana yang belum berarti belum bisa dipakai. <laughs>
<chuckles> Ya ampun <chuckles> ya ampun se-mix and match se-mix and match-nya tetep aja nyarinya yang udah dicuci ya ternyata ya. <chuckles>
Bener bener, dulu juga kan, eee, mahasiswa kan, eee, nyuci nggak nyuci sendiri tuh, kayak ditaruh ke jasa penyucian laundry gitu kan yang kiloan yang kiloan gitu kan, jadi kadang, pengen pakai ini, ih, dimana ya pakaiannya? Oh masih di laundry berarti, biasanya kehalang kayak gitunya tuh.
Iya laundry ya, mhm, mhm. <laughs> Oh paham tapi, eee, berarti perubahan, fashion kamu itu mulai terjadi itu waktu kuliah ya sebenernya ya?
Iya tapi justru setelah kuliah masuk ke dunia kerja sampai sekarang itu ada perubahan lagi tuh.
Mhm? Loh jadi balik ke normal lagi balik ke, mmm, nggak ada mix and match lagi atau tetep aja dari kuliah sampai sekarang sama?
Eee, balik ke mungkin lebih ke nggak terlalu memperdulikan, eee, penampilan ya, tapi dalam artian bukan berarti nggak sopan juga aku tetep menyesuaikan, kayak misalkan ke acara-acara yang formal tetep pakai kayak nggak mungkin dong pakai kaos oblong gitu pakai, celana pendek gitu.
Oh paham banget. <chuckles> Iya iya iya iya. Betul. <chuckles> Mmm, oke jadi sekarang kamu lebih ke, mmm, apa ya menyesuaikan ajalah tapi nggak usah pusing-pusing nyari jaket yang bagus atau gitu ya, mmm, paham banget.
Bener, bener bener, kalau sekarang aku lebih tertarik ke pakaian-pakaian yang, eee, temanya sport ya s tapi sporty dalam artian, nyaman digunakan nih, biasanya
Oh gimana itu contohnya?

Kayak celana, aku lebih suka celana yang training gitu, training yang loose, eee, bawahnya loose, eee, itu nyaman buat hari-hari, nyaman buat tiduran. Eee, kalau kaos itu, eee, jersei masuk sih, jersei, eee, kalau kalau nggak kaos-kaos yang secara bahan itu bener-bener dingin. Eee, aku suka, paling suka tuh kaos aku pernah gunain, eee, kaos cot cotton tapi seratus persen cotton organik, itu, eee, jarang.
Oh, paham banget. Iya iya iya. Mmm, mhm mhm. Oh, iya, cotton. Aduh, enak banget tuh, adem banget nggak sih?
Jarang banget di pasaran. Itu aku juga pas nyobain itu sampel temenku mau produksi, dia mau usaha sih, itu
Mhm. Oh, gitu.
dia bikin itu aja ya, sebelum dijual itu udah ti tiga ratus ribuan, cuma perkara kaos aja, gitu.
Buset.
Itu aku nggak tau dia jualnya berapa ya, tapi pas aku coba, wah, ini kaos ternyaman seumur hidup yang pernah aku coba sih, itu bener-bener.
<laughs> Aduh, kebayang sih apa lagi, cotton 100% ya.
Iya, et organik 100% itu tuh.
Mmm, wow. Tapi kalo sekarang nih, mmm, apakah kamu masih mencari yang namanya kayak inspirasi-inspirasi outfit atau sekarang udah nggak juga kayak, ya udah deh, ini udah cocok-cocok aja nih, gitu?
Enggak sih, kalau sekarang sekarang aku udah berkeluarga, gitu ya. Jadi nggak perlu, eee, merasa bis bisa stand out untuk mencari lawan jenis gitu, sekarang tuh lebih, eee, orientasinya kenyamanan sih, aku berpakaian untuk semakin nyaman, semakin bagus, gitu.
<chuckles> Mmm, mhm. Oh, paham. Oh, bener banget. Mhm. Oh, paham, benar benar. Setuju setuju- setuju. Tapi pernah nggak sih kamu waktu, eee, masa perkuliahan ya, berarti ya, mmm, ngikutin trend, tapi setelah kamu coba pake nih, ternyata ngerasanya nggak cocok, gitu?